Ja, erzähl doch mal, also, welche Rolle spielt denn eigentlich Schlaf so für dein persönliches Wohlbefinden?
Ja, also, ich würde sagen fast die Größte tatsächlich. Schlaf ist für mich unfassbar wichtig und, äh, für mein generelles Wohlbefinden, wie ich denke, wie ich mich fühle, wie ich arbeite, wie ich trainiere und alles, was dazu gehört, ist es eigentlich das Wichtigste, was es gibt.
Okay. Ja, da hast du auf jeden Fall recht. Also, der Schlaf, der ist ja schon ein wichtiger Teil des Menschen auch für die Erholung. Wie hast du dir denn so persönlich den Schlaf so eingeteilt?
Ja, also, ich habe immer dieselbe Zeit, wo ich schlafen gehe und immer dieselbe Zeit, ja, wo ich aufwache. Natürlich jetzt nicht so die, ne, exakte Sekundenzeit, immer so plus minus 10 Minuten, aber schon sehr nah.
<snorts> Okay.
Ähm, und ja, genau, das habe ich dann, äh, so geregelt, dass ich, ja, dann abends so gegen 22:00 schlafen gehe und so gegen 6:00 aufwache.
Ah, okay. Und, ähm, ja, gut, das sind jetzt auf jeden Fall einige Stunden Schlaf. Wie bist du denn eigentlich so zu diesem Rhythmus gekommen? Hast du irgendwann davor 'n schlechten Schlafrhythmus gehabt oder vielleicht viele andere ausprobiert, und der hier hat so am meisten für dich irgendwie gepasst, oder wie kam's dazu?
Ja, also, Schlaf generell, dass man, ne, sich damit auseinandersetzt, dass man 'n guten Schlaf hat, hat mich noch nie interessiert eigentlich. Ähm, ich habe einfach, ne, geschlafen. Äh, irgendwann bin ich eingeschlafen, oder ich bin halt aufgewacht, wenn ich halt so musste dann. Äh, aber irgendwann, äh, als man dann, ja, so 'n geregelteren Zeitplan hatte und sich die Zeit irgendwie besser aufteilen musste, ja, genau, habe ich mich dann damit auseinandergesetzt und dann kam das dazu, dass es halt, ja, viel wichtiger generell für mich geworden ist.
Ah, okay. <chuckles> Ah, interessant, okay. Und das bedeutet, dass schon dein Schlafrhythmus so 'n bisschen davon abhängig ist jetzt mittlerweile von deinem Alltag, oder nicht?
Ja, auf jeden Fall, ne, also, der Schlafrhythmus ist, äh, nur so, weil ich halt, ja, um 6:00 aufstehen muss, <chuckles> weil ich sonst halt zu spät komme zur Uni oder zur Arbeit oder zum Training oder so was, und demnach muss ich dann natürlich auch früh schlafen. Und, ja, der Schlaf passt sich dem deinem Alltag an und nicht andersrum.
Mhm. Und du meintest ja jetzt, okay, davor hattest du so 'n Schlafrhythmus, dass du quasi irgendwann aufgewacht bist. Wie, ähm, ist es denn so auf der Gefühlslage jetzt mittlerweile? Was hat sich denn so verändert? Fühlst du dich se jetzt mit dem geregelten Ablauf 'n bisschen, ja, vielleicht unter Druck gesetzt oder vielleicht sogar 'n bisschen ruhiger, weil du weißt: „Okay, du hast irgend so 'n gewissen Rhythmus“?
Ja, auf jeden Fall. Also, das hat, ne, viele Gründe oder viele Vorteile, die dann auch kamen. Ich fühle mich beruhigt, weil ich weiß, ähm, ja, das ist, ne, 'n gesund, was ich mache, also, ich kriege 'n gesunden Schlaf, auch wenn nicht immer perfekt ist, ähm, schlafe ich jetzt nicht 5 Stunden oder so und das ist halt gut irgendwie für den Körper, äh, das ist auch natürlich so beruhigend, ne?
Mhm. <snorts> Genau, ja.
Ähm, und natürlich, dass du dich, ja, einfach nicht müde fühlst im Alltag, das hatte ich damals sehr, sehr oft, dass ich mich so super müde gefühlt habe, aber das ist nicht mehr so.
Ah, obwohl du sogar so früh aufstehst, bist du topfit und kannst, äh, direkt beispielsweise, ähm, aufstehen, keine Ahnung, zur Uni, ohne dort irgendwie einzuschlafen oder auf die Arbeit, ohne dort einzuschlafen oder so und auch für das Training hast du genug Kraft?
Auf jeden Fall. Also, ich fühle mich dann für den Tag so, ähm, ja, energiegeladen, sage ich jetzt mal, dass ich genau diese ganzen Sachen machen kann, ohne dass ich mich irgendwie super kaputt oder super müde fühle. Äh, aber das kommt auch immer drauf an. Also, es geht ja auch sehr viel um die Schlafqualität und nicht darum, wie viel du schläfst. Du kannst auch 6 Stunden schlafen, 6,5 Stunden schlafen und, ne, viel besser geschlafen haben, als ich jetzt irgendwie 8 Stunden. Das kommt immer drauf an. Da muss man auch mal dann drauf achten auch, wie das dann mit dem Zyklus ist, aber sonst genau, energiegeladen, 'n Gefühl davon, dass du beruhigt bist, weil du, ja, viel schläfst oder viel geschlafen hast und, ja, einfach generell besseres Gefühl.
Mhm. Genau, ja. Ja, du du hast es ja jetzt schon ziemlich gut angesprochen und zwar, dass es um die Schlafqualität geht und nicht um die Quantität. Ähm, wie ist es denn so bei dir? Hast du denn so 'n Mittelwert gefunden, wo du sagst, okay, ja, beispielsweise mit 8 Stunden kannst du besser, hm, ja, die Schlafqualität steigern oder mit 6 Stunden Schlaf? Hast du da so 'n bisschen herumexperimentiert, oder, äh, ja ist das manchmal so und manchmal so?
Ne, ich habe das schon herumexperimentiert. Ähm, es ist ja so, dass 'n Schlafzyklus 1,5 Stunden geht und wenn du genau in der Mitte von so 'nem Schlafzyklus dann aufwachst, dass du dich dann halt auch so müde fühlst und sowas.
Ah, interessant.
Und, ähm, ja, 8 Stunden fällt dann eher nicht in in den 1,5 Stunden Rhythmus, aber es ist einfach die Zeit, oder ne, die Zeit, wo ich aufgewacht bin, wo ich schlafen gegangen bin, die für mich einfach irgendwie am besten geklappt hat und wo ich mich jetzt auch nicht groß, ja, müde fühle oder sowas, ne? Also, das passt mir so halt am besten.
Mhm. Ja, interessant, okay. Aber wie trackst du zum Beispiel diesen Schlafzyklus? Also, hast du da irgendwie bestimmte Tools, oder ist das einfach so intrinsisch schon in dir drin?
Genau, also, meine Uhr, meine Smartwatch, mit der ich, äh, ja, den Schlaf tracken kann, da habe ich immer geguckt, äh, wie mein Schlafzyklus ist oder, ne, was <chuckles> was er vorgibt zu sein auf der Uhr. Ist ja dann auch immer 'n Ding, ob das dann auch wirklich so stimmt, ähm, aber das mache ich nicht mehr. Also, ich habe ganz lange dann die Schlafzyklen und sowas getrackt, aber als ich dann ja meinen Rhythmus gefunden habe und ich wusste: „Okay, ich schlafe jetzt einfach, bis ich halt aufstehe“, dann habe ich das auch nicht mehr gemacht.
Mhm. <chuckles> Aha, okay. Ja, aber, äh, eben wegen dieser Smartwatch, würdest du denn persönlich sagen, so weitere Hilfsmittel, wie zum Beispiel Melatonin oder andere, ja, Nahrungsergänzungsmittel könnten da auch bei der Schlafqualität helfen, oder glaubst du, das so 'n bisschen Hokuspokus?
Ja, das kann auf jeden Fall auch helfen, ne? Also, natürlich würde es irgendwen geben, bei dem das hilft und genau das klappt, aber ich finde, bevor man dann, ja, so Sachen dann auch nimmt, die wirklich 'ne 'ne ziemlich, äh ziemlich hohe Bereitschaft auch dafür haben, dass die irgendwie, ja, auch so 'n bisschen Nebenwirkungen und sowas haben, sollte man, finde ich, erst mal die Sachen ausprobieren, die altmodischen Tricks irgendwie, um seinen Schlaf zu verbessern, Schlafqualität und Schlafdauer, ja.
Mhm. Genau. <chuckles> Und hast du so für dich so persönlich so 'n paar Tricks auf natürliche Art und Weise irgendwie, ähm, ja, herausgefunden, wo du 'n bisschen vielleicht müder ins Bett gehst, obwohl du vielleicht gar nicht müde bist oder warst zu dem Zeitpunkt?
Ja, also, es gibt natürlich Tricks, die ich auch habe. Das ist zum Beispiel 1,5 Stunden, bevor man schlafen geht, nichts essen oder 1 Stunde, bevor du schlafen gehst, äh, alles abdunkeln, dass du schon in dieser Dunkelheit bist. Ähm, auch 'ne Stunde davor eben kein Blaulicht, dass du nicht irgendwie am Bildschirm bist, am Handy oder am PC oder sowas. Das macht schon 'n sehr großen Unterschied, wie deine Schlafqualität dann im Endeffekt ist.
Ah, okay. Interessant. Mhm, und gab's auch mal so Momente, wo du vielleicht das nicht so ganz eingehalten hast und falls ja, wie hast du es dann geschafft, trotzdem so diese Schlafqualität beizubehalten und so deine Gefühlslage also, dass du am Morgen dann auch wieder so voll mit Energie warst?
Ja, also, meistens ist das so, wenn man dann quasi so 'n Zeitplan hat, 'n Schlafplan, den man sehr lange, sehr regelmäßig dann einhält, wenn's dann mal 'n Aussetzer gibt, dass du 'ne Stunde oder 2 später schlafen gehst oder irgendwie mal 'ne Nacht durchmachst oder sowas, das ist dann nicht so schlimm, also, es macht dann nicht so 'n Unterschied. Meistens kannst du am nächsten Tag dann genau zur selben Zeit dann eigentlich wieder wieder ganz normal schlafen gehen.
<chuckles> Ah, okay. Also, heißt, die ein oder andere, äh, Nacht-Durchmachen-Aktion war also schon auch mal im Spiel?
Ja, es kam auch mal vor, dass ich dann, ja, öfters mal in den Club gegangen bin und so was und dann, ja, die Nacht halt nicht schlafen konnte. Aber das hat dann nie so wirklich was ausgemacht, weil ich dann halt genau meinen Plan irgendwie kenne, äh, wann ich schlafen gehe. Deswegen macht's dann in dem Fall nicht so 'n großen Unterschied.
Mhm. Ja, genau. Also, was wäre denn zum Beispiel, wenn du jetzt, ähm, im Club wärst übers Wochenende und du quasi am nächsten Tag schon wieder arbeiten müsstest, jetzt beispielsweise am Wochenende oder auch unter der Woche? Hm, a hättest du so 'n paar Tipps oder Tricks, wie man trotz der m fehlenden Möglichkeit, so seine vollen 8 oder 6 Stunden Schlaf zu holen, dass man, ja, trotzdem irgendwie 'n bisschen Schlaf bekommt oder vielleicht Erholung?
Ja, also, Erholung in dem Sinne würde ich dann, äh, ja, so halt so machen, dass man sich anguckt: „Okay, wie viele Schlafzyklen könnte ich jetzt theoretisch schlafen, dass es nicht irgendwie zu lange ist?“ Ne, dass man dann bis 15:00 oder 16:00 oder sowas schläfst, äh, sondern halt, ja, vielleicht so 4,5 Stunden, ähm, dass du so 'n bisschen Schlaf bekommst und auch beim Schlafzyklus endest, dass das, ne, sich 'n bisschen gut auch anfühlt, genau. Und dann, ähm, ja, wird man dann sowieso so viel Schlafdruck gesammelt haben über den gesamten Tag, dass du abends dann eigentlich zu der Zeit einschlafen kannst, wann du willst.
Mhm. Ah, okay. Ah, interessant. Okay, dann hat sich das ja schon 'n bisschen logischer angehört, wenn man, ja, möglicherweise ja gar nicht mal so die Zeit hat, die vollen paar Schlafzyklen zu holen. Und, ähm, hattest du mal so selber so Momente, wo du beispielsweise so wenig Schlaf hattest, dass du wirklich auch gespürt hast, okay, ja, jetzt funktionierst du gar nicht mehr? Beispielsweise in der Uni oder sowas, dass du da vielleicht sogar mal eingeschlafen bist während 'ner Vorlesung oder so?
Ja, ich hatte einmal das Phänomen, dass es so 'n Wochenende gab, wo ich mit meinen Freunden gerne zum, äh, ja, Freizeitpark gehen wollte.
Ah, interessant.
Da sind wir dann, ja, ganz früh, äh, los und am nächsten Tag war ich dann bei 'ner Hochzeit. Und am Freitag, das war dann Samstag, Sonntag am Freitag davor war ich dann aber spontan noch feiern. Das heißt, ja, ich war eigentlich die ganze Zeit wach, äh, so von Freitagmorgen bis Sonntagabend.
Mhm. <chuckles>
Und, äh, ja, an diesem Sonntag vor allem war ich dann super eingeschränkt im Sinne von Denkvermögen, äh, wach bleiben und alles, was dazu gehört, ne?
Mhm. Das ist spannend. Und war das dann auch so 'n bisschen so 'n Signal für dich: „Ja, okay, nie wieder“? Oder denkst du, dass du jetzt quasi noch wenn du das nochmal so durchziehen würdest, dass du jetzt so 'n bisschen eingespielter darin bist?
Also, ich würde schon sagen, dass ich so bisschen eingespielt darin bin und dass es nicht so schlimm ist für mich, das, ne, irgendwie wieder zu machen, aber das war auf jeden Fall einer zu viel. Also, die Situation n nie wieder, auf jeden Fall. Das ist schon Es gibt natürlich Ausnahmen, ne, wo du dann mal länger wach bleibst und das ist halt dann einfach so, aber das ist einer zu viel, auf jeden Fall. Das muss man nicht machen und das ist auch, äh, ja, w ganz schlimm.
Mhm. <chuckles> Mhm. Und wie hast du denn selber gemerkt, dass dein Denkvermögen wirklich sehr, sehr w wirklich Sch richtige Schäden, könnte man schon sagen, genommen hat? Äh, gab's da irgendwie so Situationen, wo du das wirklich sehr stark gemerkt hast?
Ja, Schäden kann man auf jeden Fall sagen. Also, wenn ich über irgendwas nachgedacht habe, über irgend 'n Thema, habe ich sofort Kopfschmerzen bekommen. Ähm, wenn ich irgendwas mir angeguckt habe, äh, war verschwommen und und wieder Kopfschmerzen und nicht so richtig Und, ja, ich konnte gar nicht richtig, ja, so, ne, ausführlich irgendwie über irgendwas reden. Also, da hat man das schon gemerkt dann, dass dieser Schlafentzug halt, ja, ne, auch super schlecht fürs Gehirn ist und dass das Gehirn ja auch Ruhe braucht in dem Sinne, ja.
Oh, okay. Hm, nicht gut. Mhm. Und hast du auch so persönlich manchmal so das eigene Phänomen, wenn du beispielsweise, hm, ja, f müde bist, also, wirklich sehr müde, dass du auch so 'n bisschen aggressiver oder vielleicht auch gereizter bist?
Ja, das Phänomen habe ich natürlich auch, weil, ja, alles ist gereizt, der Körper muss sich ja mehr anstrengen, alles am Laufen zu halten und demnach ist alles einfach anstrengender und reizt dich natürlich auch mehr.
Mhm.
Ähm, habe ich auch und das, äh, sehe ich auch bei mir dann, wenn ich irgendwie wenig geschlafen habe, aber ich habe eigentlich in der letzten Zeit sehr viel versucht, das zurückzuhalten. Wenn ich weiß, ich habe wenig geschlafen, ne, und ich bin jetzt reizbar, genau in genau in dem Moment, dann nicht mehr reizbar zu sein.
Aha, okay. <chuckles> Ja, äh, g glaubst du, das klappt manchmal ziemlich gut, oder kostet das schon 'n bisschen Selbstüberwindung, also, auch wieder Energie?
Ja, ich würde schon sagen, dass das klappt, äh, gewissermaßen. Dass ich mir, ne, das vorstelle und sage: „Ne, ganz normal, ne, ist meine Schuld, ich brauche jetzt nicht irgendwie gereizt sein.“ Äh, aber es ist sehr schwer auf jeden Fall. Es verlangt dann auch eigentlich noch mehr Energie ab, 100 %, ja.
Okay. <chuckles> Ja, ähm, denkst du, dass du in der Zukunft auch noch mal, ja, etwas an deinem Schlaf ändern möchtest, oder bist du momentan so ziemlich zufrieden mit deinem aktuellen Stand?
Ja, ich bin, äh, momentan eigentlich ziemlich zufrieden. Vor allem in 'ner Zeit, ähm, wenn der Winter anbricht und, ja, es abends schneller dunkel wird, ist auch deutlich angenehmer. Vielleicht ändert sich das dann, ja, wenn's dann zum Sommer kommt oder so was, aber zur Zeit bin ich auf jeden Fall insofern zufrieden, dass ich, ja, ne, jetzt nicht sage: „Okay, ich muss auf jeden Fall irgendwas ändern.“
Mhm. Ah, interessant. Okay, ja, gut. Ja, vielen Dank auf jeden Fall für deine deine ausgiebige Expertise, wie du mit deinem eigenen Schlaf so umgehst und, äh, auf jeden Fall auch für die interessanten Geschichten, wie du die Nacht durchgemacht hast. Ich danke dir echt vielmals für das Gespräch.
Ja, ich danke auch fürs Zuhören auf jeden Fall und, äh, sage mal auf Wiedersehen.